Ngasih wejangan dan biasa aja. Oke. Hmm, biasanya aku tuh suka banget Kak dinasehati sama orang tua, nggak tau, aku suka orang tua intinya. <chuckles> Iya, aku suka banget. Soalnya aku yakin nih orang tua tuh, mmm, baik gitu loh, pasti dia ngasih wejangan dan sebagainya, pasti ngasih nasihat yang mana emang dia dia duluan gitu kan yang nyicip pengalaman hidup dan sebagainya, dan ini justru aku bersyukur gitu ketika mendapatkan wejangan dari orang-orang tua atau sesepuh tersebut gitu loh. Aku ngerasa kayak, wah kapan lagi gitu kan dikasih siraman wejangan gitu kan. Iya, dia kayak, mmm, biasa aku dengerin sih. Hmm, biasanya aku dengerin dan nggak nggak nggak ngedengerinnya, nggak biasa aja. Malah aku kayak nanya-nanya lagi tuh. Kayak, "Oh iya Bu ada pengalaman apa?" "Gini gini gini," biar ngasih insight juga ke aku gitu.
Wejangan. Oh, alhamdulillah ya. <chuckles> Heeh. Hmm. Iya. Bener sih. Hmm. <chuckles> Iya. Nasehat gitu ya. Oh oke. Kalau contohnya itu biasanya apa Kak wejangannya yang positif dikasih itu?
Hmm. Biasanya, mmm, biasanya tuh tentang yang kayak ini loh kayak, iya sekolah bukan sekolah ya, maksudnya kayak, mmm, intinya dia nyuruh, kurang lebih ya para orang tua orang tua ini, para ibu-ibu di tetanggaku ini, nyuruh kayak iya, mimpilah, eee, tinggi-tinggi gitu loh. Kejarlah cita-cita dan sebagainya gitu loh Kak, jangan buru-buru nikah gitu. Di di s tetanggaku tuh justru gitu Kak. Hmm. <chuckles>
Mhm. Iya. Eh. Wah. Wah, bagus ya! Merinding banget! Maksudnya kalau di daerah lain mungkin kaya di-push, eee, disuruh buru-buru nikah kayak yang lain, ini malah dikasih tahu ya biar nggak buru-buru nikah, dan malah fok kebahagiaan gitu ya. Ah aku jadi heeh.
Mmm, hmm. Bener. Bener. Iya. Mereka malah suka Kak, kalau ngelihat cewek kayak kerja, cewek yang kayak kayak men apa ya, memprioritaskan pendidikan dan sebagainya, mereka seneng. Yang kayak kayak gitu. Kayak berharga gitu. Iya, bener. <chuckles>
Oh gitu. Mmm. Terharu deh ngedengerinnya. <chuckles> Mhm. Nah berarti mereka ini dong Kak, kayak berpikirnya lebih maju ya daripada biasanya kan orang tua, eee, mohon maaf ya, kadang berpikirnya kayak, "Udah perempuan itu kayak nikah terus, eee, urus rumah tangga, terus di rumah aja," gitu. Berarti mereka berpikirnya lebih maju dong kalo gitu ya Kak?
Hmm. Oke.